Ach, alles Mögliche. Also, irgendwas Spannendes, was grad in der Weltgeschichte passiert oder meine Freunde, die mir Nachrichten schreiben oder ähm, a alles ist dann relativ interessant für mein Gehirn.
Okay, du du hast auch gleichzeitig gesagt, dass du f ähm, viel isst in den Pausen oder mit Zeit mit Essen verbringst. Also, nicht viel Essen, sondern Zeit mit Essen verbringst. Hast du mal über den über die Stellschraube, äh, Nahrung nachgedacht?
Mhm, ja. Hm. Ja, ich versuche dadurch auch 'n bisschen meinen Tag dann zu strukturieren über eben diese Nahrungsaspekte. Hm
Mhm.
Ja, ich glaube, das mache ich eigentlich schon relativ diszipliniert mit der Nahrung, obwohl beim Lernen ich auch gerne so nebenbei snacke.
Mhm.
Hm.
Aber das sind auch ja, aber a auch au auch die die richtigen Nahrungsmittel, also, richtigen in Anführungszeichen. Wir s wir wir sind vermutlich alle nicht Ers Asketen, aber dass du jetzt auf jetzt keine Kartoffelchips tagsüber isst, wo dann halt das Blut in den Magen geht, sondern eher leichtere Geschichten oder Obst oder Gemüse zu dir nimmst?
Auch die meisten, die ich kenne, machen das, aber ich weiß auch nicht. M Ja, auf jeden also, das mache ich schon, ähm, dass ich da also, da achte ich schon drauf, dass es irgendwie dann so Gurkenscheiben sind oder, äh, dass ich halt Müsli zu morgen esse. Ähm
Mhm, mhm. Okay, nicht zu viel dann auch.
Nicht zu viel. <chuckles> Ja, also, ich vers ne, mit der Ernährung würde ich sagen, da bin ich, äh, Paradebeispiel. <chuckles>
Okay. Ah, okay, okay, sehr schön. Aber m das ist das ist doch gut, dass zumindest an der Seite du du 'n gutes Gefühl hast. Wie sieht 'n dein Arbeitsumfeld aus? Also, wie stark ist s der Raum, in dem du Pause machst, noch von der Arbeit geprägt? Bist du da in der Nähe des Computers oder hast du die Möglichkeit, da auch räumlich dich zu entfernen?
Datteln. <giggles>